Allora, domanda molto interessante. Ehm, premetto che lavorare, per me vuol dire tipo studiare, perché studio ancora, insomma. Quindi io intendo un po' quello, come lavorare. Allora, ehm, in realtà, principalmente, ci sono 2 luoghi nella mia casa, dove faccio queste 2 cose.
Okay. Certo. Ah. Okay. E sono separati? Sono separati? Ah, okay.
Cioè, il salo sì, sì, sì, sì. Cioè in questi 2 luoghi, faccio sia uno che l'altra cosa, in tutti e 2.
Ah, perfetto.
<chuckles> Dipende un po', da da cosa devo fare.
E quindi come come ab vabbè, certo. E come come sono organizzati? Come c nel senso, hai uno spazio privilegiato per studiare, dove senti che un po', insomma, lo studio è un po' più agevolato, proprio dall'ambiente che hai intorno, da come te lo sei organizzato.
Sì, ehm, allora, questi 2 luoghi, sono uno il salotto e l'altra la mia camera da letto. Ehm, in salotto, in realtà, mi sento "più produttiva" tra virgolette, perché ho una proprio una scrivania, dove ci sono tutti i miei libri, quindi quando sono lì, già entro nell'ottica tipo: devo studiare ora.
Ah-ah. Ah, okay. Che di studiare, okay, certo.
Uhm, sì. Ehm e poi nel salotto, sempre quando magari, mhmm, mi voglio rilassare, solitamente capita, mhmm, più che altro la sera, mi siedo ovviamente sul divano e io guardo un film sulla televisione. Quindi, diciamo, che il salotto per me, dipende da, mhmm, da che parte del giorno adesso <chuckles>
Certo, anche in che da che zona, perc da che zona, diciamo, visiti. C'è la scrivania da una parte, il divano davanti alla televisione dall'altra, come spesso accade nelle case, a meno che uno non abbia un castello, dove hai, non so, de tantissime stanze dedicate. E invece la camera da letto, la usi solo per dormire oppure ti piace anche, non so, fare meditazione, leggere, ascoltare la musica?
Mh, sì. <chuckles>